Esatto, esattamente. E poi secondo me, un altro grande problema la scuola italiana, è che è tutto basato sull'imparare a memoria, anche senza capire. E secon me è sbagliatissimo, perché secon imparare a memoria pagine, pagine, pagine, non non non ti fa rimanere nulla, capito, dentro; cioè alla fine son cose che molti fanno anche fatica a imparare e poi dimenticano subito ehm, subito dopo la verifica o l'interrogazione. Tutta sta cosa dei voti, del per forza arrivare al 6, mhmm, della fatica con cui si arriva al 6. Secondo me dovrebbe essere proprio rivoluzionato un po', sia il metro delle valutazioni, che non deve essere oggettivo, deve essere soggettivo, perché ogni persona ha i suoi problemi, ogni persona è diversa, non puoi pretendere che tutti abbiano lo stesso standard. Quindi proprio il metro valutativo dovrebbe essere, secondo me, rivoluzionato e anche quello delle verifiche de ehm, e in generale anche sì delle interrogazioni. Magari fare cose un po' più come si fa all'estero: presentazioni, progetti e valutare anche quelli, mhmm, come poi all'estero si fa anche per degli esami universitari, che al posto dell'esame devi fare un una tesina, una tesi, una presentazione, approfon una ricerca, capito? Cose un po' più
Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Mh-mh. Lavoro più pratico diciamo, piuttosto che questo passivo di apprendere e ripetere, no?
Esatto. Esatto, esatto. Secondo me, mhmm, è una cosa che in Italia probabilmente non arriveremo mai, perché siamo veramente un paese molto retrogrado, uhm, per questo.
Mh-mh. Mh-mh. Molto sì. Anche perché poi i programmi scolastici sono gli stessi da da decenni, non cambiano mai, quindi anche lì un po' di rivoluzione. Ma senti, mhmm, quindi se tu dovessi immaginare la scuola ideale, ecco, una scuola, ehm, progettata da te, come sarebbe?
Esatto, esatto. Ah guarda sicuramente come ho detto prima, ehm, cambierei proprio il sistema valutativo in un altro modo. Uhm, probabilmente professori, adesso non dico, mhmm, ragazzi di 20 anni, però, ehm, un po' più giovani, un po' più aggiornati, che hanno studiato magari anche all'estero, si son formati all'estero e hanno una cultura molto più ampia del ehm, del professorino di quartiere, ehm, cresciuto sempre lì che non si è mai mosso di casa. Ehm
<chuckles> Mh-mh. Okay, di vedute più aperte.
Sì, sì, vedute più aperte, sistema completamente rivoluzionato, ehm, integrazione scuola-lavoro, mhmm, alternanza, comunque stage che valgono qualcosa, fatti per il verso ehm, cambierei molte cose, guarda, e avessi il potere, rivoluzionerei il sistema scolastico.
<chuckles> <chuckles> Lo raseresti proprio al suolo questo a esistente per cambiarlo totalmente.
Sì, sì.